Rica ederim, ne demek, eee, ben de gerçekten senin bir noktada artık, eee, bu tavsiyeleri de uygulayarak, eee, bunları iş hayatında, eee, kendine bir rutin hâline getireceğine eminim. Eee, ve bu noktada da, eee, artık iş yerinde, eee, bu görevlerinle ilgili, eee, pek bir sorun yaşamayacağını düşünüyorum.
Hı hı. Umarım. Gerçekten ben de öyle umuyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.
Rica ederim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.
Sen de, hoşça kal.